अ, देखिए अभी ना मेरे साथ क्या हो रहा है कि अ, मैं बहुत ज़्यादा अगर कोई कार्य कर रही होती हूँ और उसमें मुझे ज़रा-सा भी ऐसा महसूस होता है कि प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है या फिर मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। तो ना मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि अ, छोड़ो एकदम प्रेरणा की कमी दिखती है अ, मैं अच्छे से उसको कर नहीं पाती हूँ। और जो है अ, जो तरीक़ा होना चाहिए वैसे ऐसा कि अ, ठीक है चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता ज़रा सा मु मुझे अ, ठहराव दिखा खुद में और ज़रा सा मुझे ऐसा लगा कि अ, मैं जो है नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मैं अपने अ, वर्कआउट की बात करूँ तो वो मैंने शुरुआत किया। तो कई-कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं कर पाती, तो जो मेरी प्रेरणा है वहाँ पे बहुत खत्म हो जाती है ऐसा लगता है कि ह अरे, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ कि बहुत अच्छे से, बहुत रोज़ तरीक़े से उसको कर पाऊँ। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत तनाव भी होने लगा है इस वजह से कि कैसे मैं जो है एक अ, प्रेरणा बनाए रख सकती हूँ, खुद के साथ। तो आप क्या मेरी इसमें मदद कर सकती हैं कि कैसे जो है अ, अपनी जो प्रेरणा है उसको बनाए रखूँ और अच्छे प्रदर्शन भी कर पाऊँ अपने अ, जो है अ, कार्य में?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
ये देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए और जी हाँ, ज़रूर मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, जैसे आपने बताया कि आपको लग रहा है इस समय कि आपके अंदर प्रेरणा की काफ़ी कमी हो चुकी है। जैसे आपने बताया कि आप वर्कआउट करना तो चाहती हैं, आपने शुरू भी किया लेकिन आपने आगे चल के उसको छोड़ दिया तो आप देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अ, थोड़ा आप मुझे बता सकती हैं कि आपका जो वर्तमान में जो वर्कआउट रूटीन है वो कैसा है? और कितने समय आपको हो चुका है ये करते हुए?
हाँ। उम्म। अगर इसकी बात करूँ ना तो अ, मैं कह सकती हूँ कि मैं एक ही समय करती हूँ, सुबह का समय। <clears throat> और अ, समय की बात करूँ तो लगभग 6 से 7 महीने हो गए उसको करते-करते। और आप यूँ कहिए कि अ, उन स अ, 6 से 7 महीने में अ, ऐसा रहता है के मैं सुबह के समय करती हूँ और उसमें ऐसा होता है कि कई बार तो मैं रोज़ कर रही होती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि कभी हल्क़ा-फ़ुल्का-सा बस किया और अ, घर पर टहलते हुए आ गई। और सच में ऐसा होता है, कई-कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो मेरा जो प्रदर्शन होता है मुझको खुद को इतना ज़्यादा उससे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ। और ज़रा-सा मैं अगर मेरी तबियत खराब होती है या थोड़ा-सा तनाव होता है या कमज़ोरी महसूस होती है उस दिन अगर मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप में कि अ, जो है अब जो मैंने लक्ष्य पाला था कि मैं अच्छा करूँगी और जो है अपनी अ, शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाऊँगी और अच्छे दिखने के लिए, तो वो कई सारी चीज़ें हैं उसमें तो वहाँ पर उनकी कमी जब मुझे दिखाई देती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि इस प्रकार से अ अगर मैंने रोज़मर्रा में उस अ, कार्य को रोज़ नहीं किया तो कहीं न कहीं उसपे शारीरिक अ, जो है स्वास्थ्य होने की जो अ, होती है ना कि एक तरह से कभी किया, कभी नहीं किया तो ऐसे में मन भी नहीं लगता। और जो है मेरे दोस्तों के सामने भी मुझे कई बार ऐसा अ, फ़ील होता है खराब-सा। तो अ, मैं वही चाहती हूँ कि रोज़ करूँ और अच्छी प्रेरणा के साथ करूँ वो मुझसे अभी हो नहीं पाता है। और जैसे मैंने कहा कि एक ही समय करती हूँ सुबह, तो उसमें भी कई बार जो है गैप ले लेती हूँ कई बार नहीं करती, तो इस प्रकार से रहता है।
इ जी। जी, जी। इ जी। अच्छा। इ जी। जी देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसा आपने बताया कि आप वर्कआउट ज़्यादातर कोशिश करती हैं सुबह में करने का लेकिन आपको कभी-कभी समय नहीं मिलता और जैसे आपने बताया कि आपको आपके अंदर न प्रेरणा की कमी हो रही है और आपका जो वर्कआउट है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके मुख्य लक्ष्य क्या हैं प्रेरणा और वर्कआउट को लेके? ताकत या जैसे स्टैमिना हो गया या वजन घटाना हो गया या कुछ और आपका लक्ष्य है?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
जी, जी। जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में इतना सोच रही हैं। और देखिए जैसे आपने बताया कि आपका मुल लक्ष्य है कि अपने मसल्स को अच्छे रखें और एक एज जैसे आपने बताया कि एक एज होने के बाद शरीर कहीं न तो कहीं कमज़ोर होने लगता है। तब आप चाहती हैं कि वो चीज़ें ना हो तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे आपने बताया कि आप वर्कआउट करने की कोशिश करती रहती हैं सुबह उठ के, लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता किसी वज़ह से, प्रेरणा की कमी की वज़ह से नहीं हो पाता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक आपने कौन-सी रणनीति आज़माई इसको अच्छे से करने के लिए और क्या वो अभी काम कर रही है अच्छे से?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
हाँ। हुँ, हाँ, ज़रूर मैं बता पाऊँगी देखिए अ, होता ऐसा था कि अ, वहाँ पर वो सुबह ही ले जाते थे, बहुत-बहुत ज़्यादा सुबह ले जाते थे, तो उस समय मुझे नींद बहुत आती थी। और अभी भी मैं सच में अपनी नींद की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ मतलब अ, मुझे अगर सुबह उठने के लिए कोई बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है उस इंसान पर। अलार्म भी बजा बजती है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। और इसके अलावा मैं वर्कआउट इसीलिए मुझे और ज़्यादा खराब लगता है। क्योंकि अ, जैसे ही मैं करने लगती हूँ अच्छे से हाथ-पैर चलाने लगती हूँ ना, तो मेरे हाथ-पैरों में बहुत दर्द होता है और फिर 2 दिन तक आराम करती हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर शुरू करती हूँ। तो इस प्रकार से अ, जो है बाधा होती है वो भी मेरे सामने होती है, जी।
जी, जी। जी, जी। जी, जी। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। देखिए, जैसे आपने बताया आपको वर्कआउट करने का बहुत मन करता है करता है, लेकिन कहीं न कहीं समय या नींद या थकान की वजह से आप नहीं कर पाते। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कभी भी बहुत बड़े लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए। ये नहीं कि आज तो मैं 10 किलोमीटर चलूँगी या जैसे आजकल चल रहा है कि 10,000 10,000 कदम या 20,000 कदम चलूँगी 1 दिन में, तो ये कहीं न तो कहीं देखा जाए तो शरीर पे दबाव डालता है, शारीरिक तौर पे तो डालता है, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक तौर पे भी डालता है। अब दिमाग से भी थक जाती हैं, आप शरीर से तो थकती हैं, लेकिन दिमाग से भी थक जाती हैं। तो मैं तो आपको सलाह दूँगा कि छोटे-छोटे कदम अपनाइए, वहाँ पे आप लक्ष्य बनाइए और देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करिए। ठीक है? आप जो भी हर दिन काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्कआउट कर रही हैं ना उसके प्रगति को रिकॉर्ड करिए, जैसे मैं आपको बताऊँ तो आप पहले दिन छोटे-छोटे कदम अपनाइए, 1 हफ्ते 1 महीने तक। आप खाली उठिए, जिस समय आप उठ सकती हैं, आप सुबह उठ सकती हैं, सात में उठ सकती हैं जब भी आप उठ सकती हैं, आप निकलिए आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे आप टहलिए बस। ना बहुत तेज़, ना बहुत धीरे, आप पहले टहलने का आदत डालिए, आप थोड़ा शरीर को मूवमेंट करने का आदत डालिए, थोड़ा शरीर आपका चले-फिरे, चलने का आदत डालिए। जब आपको लगता है कि हाँ, मैं 1 महीने तक हर दिन आधे घंटे से 45 मिनट से 1 घंटे में चल ले रही हूँ, फिर धीरे-धीरे उस प्र उस प्रगति को रिकॉर्ड करिए और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़िए। और देखिए, जो भी आपका रूटीन है, उसमें ना थोड़ा, चेंज लाइए। जैसे आप 1 महीने तक आप चल लीं, उसके बाद ना उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड लागू करिए। आपको लगता है कि अब मैं तो काफ़ी चल ले रही हूँ, 1 घंटे, 2 डेढ़ घंटे तो मैं चल सकती हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करिए, वर्कआउट करना शुरू करिए। आप जिम जा सकती हैं, आप योगा करने जा सकती हैं, आप दौड़ने जा सकती हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ठीक है, अब मैं दौड़ भी ले रही हूँ तो फिर धीरे-धीरे उसमें जिम में जाइए। जैसे आपने बताया कि आप जिम जॉइन करना चाहती थी लेकिन आपके दोस्त ने मना कर दिया। देखिए ऐसा ऐस ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जिम नहीं जॉइन कर सकतीं। आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हाँ, किसी अच्छे, अच्छे जिम में जाके, जहाँ पे कोई काफ़ी अच्छा ट्रेनर हो और जो ना समर्थन दे सके अच्छे से। देखिए समर्थन प्रणाली की आपको बहुत ज़रूरत है, वो कोई भी हो सकता है, वो ट्रेनर हो सकता है, दोस्त हो सकता है या कोई समूह हो सकता है। जैसे आप क्लब जॉइन की तो वहाँ पे काफ़ी आपके समूह के लोग होंगे, जो आपकी मदद करते होंगे। तो आप जिम जॉइन कर सकती हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहले दिन ही गईं और पहले दिन आप दौड़ने लगी, आप वजन बहुत ज़्यादा उठाने लगी। तो इससे क्या होना कि आप शारीरिक तौर पे तो आप थकेंगी, आपके पैर दर्द करेंगे, हाथ दर्द करेंगे, लेकिन आप कहीं न तो कहीं मानसिक तौर पर भी थक जाएँगी, फिर आगे चल के आपको ये काम करने का मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का। और देखिए, आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हो जिसमें आराम, नींद और पोषण की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खान-पान को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको नींद पे ध्यान देना पड़ेगा, तो अगर आप ये सब करती हैं ना तो आपको काफ़ी फायदा होगा आगे चल के।
हुँ। हाँ जी। उम, जी। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ। मुझे भी लगता है कि अगर मैं इसी प्रकार से जो है अपनी दिनचर्या बनाऊँगी और धीरे-धीरे जब शुरुआत करूँगी अ, वर्कआउट करने की तो जो मेरा आलस है वो भी ठीक हो जाएगा और इसके अलावा अ, धीरे-धीरे करने से प्रेरणा भी आएगी और वो जो आदत है वो भी मैं अच्छे से बना पाऊँगी। तो बाकी मैं आपने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया और मैं ज़रूर ऐसा ही करने का प्रयास करूँगी, और इतनी अच्छी सलाह देने के लिए ना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे काफ़ी दिल से अच्छा लगा आपकी मदद करके और आपको कभी ज़रूरत पड़ती तो आप मुझे बता सकती हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।